A Milano, quindi, in in una una zona neutra tra le 2, ecco, diciamo.
Mh-mh. Uhm, okay, beh, sì. Mh, sì, dai. Vabbè, anche un punto di incontro in realtà fra per l'Italia.
Per cui Sì, mhmm, ehm, d m un po' sì, un po' sì, perché tantissime persone del Sud Italia sono, ormai, a Milano, per cui anche abbal ce c anche anche tante tradizioni tipicamente milanesi non esistono. <chuckles> Esistono delle tradizioni, ormai di chi, ehm, si è spostato un po' a vivere. In, ehm, particolare allora, i mhmm, nella mia famiglia di origine, diciamo, ehm, la vigilia di Natale non è mai stata festeggiata più di tanto, nel senso che si andava, comunque e si era soliti andare alla messa di mezzanotte o comunque, insomma, ehm, ehm, ci si vedeva dopo la messa, si faceva, che ne so, un brindisi, si mangiava un dolce e ci si scambiava i regali, fine. Ehm, per cui, io questa cosa tr esatto, questa non è una tradizione, quindi, che io avevo da piccola, però, nel momento in cui mi sono poi trasferita qua e quindi, più o meno intorno ai 22, 23 anni, ehm, praticamente, ho abbracciato, insomma, diciamo, le le le la tradizione più del del Sud Italia, anche perché comunque, ehm, tanti amici comunque avevano queste origini, ehm, la famiglia di di di del mio ex marito, eccetera, per cui diciamo che, ehm, c'è stato un po' un un uno scoprire anche da parte mia questa tipo di tradizione.
Certo. <chuckles> Eh, eh, sì. Eh, sì. Ah! Ah. Certo, sì. Molto semplice, molto semplice. Mh-mh. <snorts> Okay. Okay. Ma ti è piaciuta sin da subito, o all'inizio ti sembrava un po' troppo?
Sì, sì, sì. No, no, no, è una cosa che mi è piaciuta da subito, perché è una cosa che nella mia famiglia di origine mi è mancata, nel senso che, ehm, mia mamma non è mai stata una da da c da cene, da inviti, da cose così. Ehm, cosa che invece a me piace molto, mi piace molto questa cosa di, ehm, come dire, di di trov trovarsi, no, ma anche del della convivialità, insomma, del mangiare insieme, ma anche cose semplici, senza che sia, mhmm, per dire, la cena quella come, tra virgolette, di di di come dire, "molto formale", eccetera, ecco. Esatto, esatto. Allora, ehm, mhmm, diciamo che, ehm, nella mia famiglia di origine, c'era un po' 'sta roba, se invitavi qualcuno a cena, doveva essere tutto perfetto, preciso, cioè doveva essere, ehm
Okay. Mh. Mh. Beh, il calore della famiglia, de Cert Il cenone, no, la tavolata, certo. Che poi alla fine magari era l'opposto, era qualcosa di forzato, non non te la vivi bene. Eh, sì.
Sì, esatto, diventava una roba forzata. Invece, diciamo che mi sono immersa in un tipo di di di cosa un po' diversa, cioè, nel senso che magari ognuno porta qualche cosa, piuttosto che si cucina insieme, piuttosto che, so quelle cose dove non è così importante che ci sia una persona che organizza la cena e gli altri che arrivano come, mhmm, semplici ospiti e usufruiscono, ecco, diciamo che diventa una roba, m
Certo. Eh, sì, un po' al ristoras un po' al ristorante che che non dovrebbe essere, perché se si è in famiglia. <chuckles>
Ecco, esatto, esatto. Ecco, nella mia famiglia di origine era un po' era un po' più ristorante, ecco, la cosa, ecco.
<chuckles> No, no, ma, mhmm, immagino, immagino.